Ay, bu ah, talaga nga naman na pagka gano'n sa mga pagdating talaga sa ukay-ukay, eh, ang dami mong maiisip din, eh, mga estilo, ano. Eh, ikaw ba, um, may mga kumbaga nagawa ka na bang sarili mong style sa pananamit dahil sa ukay-ukay? 'Yong mga parang signature style mo kumbaga.
Mm. Mm. Yes. Oo. Ay, okey, oo. Kasi emo-emo nga ako dati, 'no. Talagang, ah, oo, lagi akong naka-ano, ah, parang alam mo 'yong uso 'yong six pocket dati. Para ngang tomboy-style ako dati, ewan ko ba't gano'n. Tapos, ah, 'yan 'yong mga damit sa ukay-ukay na branded ang sinusuot ko. Tapos, ah, 'yan mayro'n akong bracelet na black, naka-eyeliner ako. Emo-emo talaga kasi nga, ah, rakista tayo, eh, siyempre kailangan natin ng emo-emo style. So 'yon na ano ko 'yon 'pagka hindi ako hindi ako nakagano'n, 'no, na damit, parang ina-ano ako ng mga kaibigan ko na, "Uy, hindi ikaw 'yan. Hindi ikaw 'yan," gano'n. "baka sinasapian ka, umalis ka diyan." mga gano'n. So, sa akin siguro 'yon, 'yon talaga. Talagang, ah, 'yong mga simpleng, ah, mga damit lang or something na 'yan basta branded kasi 'yon naman talaga ano. Kaya bakit pa tayo mag-u-ukay kung hindi naman branded 'yong kukunin natin. So 'yon, 'no. Uy, maraming salamat sa pakikinig mo sa 'kin. Hanggang sa muli.
Ay. <chuckles> Mm. <laughs> Galing, eh, 'no? Mm. Ayan. Tama, tama. Ay, walang anuman. Nakakatuwa lang din pakinggan 'yong mga binahagi mo, 'no. Kaya salamat sa 'yo. Hanggang sa muli at paalam.